بالضبط، فراحت قالت لي ضهري واجعني أوي، قلت لها لا يا حبيبتي ضهرِك مش واجعِك ولا حاجة قومي لمِّي اللعب. <chuckles> ومن ساعتها
<chuckles> وكانت بتسمع كلامك ساعتها؟
بُصِّي الصراحة، وقتها بصِّت لي بصَّة كده بقى وبدأت تتقمِص وتعيط وبتاع، قُلت لها بُصِّي يا حبيبتي ما ينفعش أنتِ دلوقتي آآ، بعترتي الِلعَب في كُلّ حِتَّة ورميتِ الِلعَب في كُلّ حِتَّة، هن هنمشي إزاي أصلًا في الصالة؟! فهّمتها بالراحة بقى وما أعرفش بعد ما اتنرفزت شوية، وبعد كده قُلت لها طَب خلاص معلش، تعالي هنلِمُّهم سوا، سوا. أنا عارفة إن هم كُتار عليكِ آه تعالي هنمسِك الكيس بتاع الِلعَب، ونلِّم واحدة، واحدة كده، لغاية ما تعرفي إن أنتِ تلِّمّيهم، فبصراحة وقتها آه، وقتها حاولت إن أنا إيه، أساعدها عشان هي فعلًا حسِّت إن الموضوع كبير ومش هتعرف تلِمُّه، فحاولت إن أنا أساعدها وقتها يعني.
جميل. آه، بالضبط. حلو برضه فكرة إن أنتِ تعودّيها إن هي تساعد، وفي نفس الوقت مثلًا لو هي مثلًا زهقانة هي مش قادرة، أنتِ برضه تساعديها، بحيث إن أنتوا يبقى في ما بينكم مشاركة برضه، أنتِ بتحسي إن المشاركة بتأثّر على الأطفال في حاجات كتير؟
أيوه. بالضبط.